Sì, e e poi ho tutte le mie coreografie favorite, ehm, in TV, e uso questo come momento di, uhm, carico energie ma anche scarico perché s mi sembra che sto ballando, capisci?
<chuckles> Okay, ci sta. Okay sì, bellissimo, fighissimo, grande, bello. E ti dà
Io non posso dipendere da una palestra, è un qualcosa che proprio io ho rigetto psicologico.
M m m mh, mh, ci sta. Guarda, io invece sono cresciuto un po' in palestra, cioè con ho sempre fatto boxe, ho fatto paracadutismo, parkour. Ehm sì, ho fatto, sì, un po' di sporti estremi. Mi sono mi sono rotto una caviglia paracadutismo, sì. Ho saltato con la bicicletta con i ragazzi della Red Bull, mi sono rotto un piede. Facendo questa cosa mi sono rotto un piede, perché vedevo questi ragazzi della Red Bull No, a me no, non succede niente, succede succede roba che succede. Mi so mi stavo
Bello boxe. Cosa? Paracadutismo hai detto? Wow, che Bellissimo. Bello! Ahi, mi dispiace tant Eh lo so, però comunque dev'essere qualcosa di importante come dolore insomma.
S s s sì, è stato più lo spavento, perché io vedevo questi raga allora immagina, stavo ad un, mhmm, raduno e c'erano questi ragazzi che prendevano le biciclette, che sembravano rubate alla stazione e prend e saltavano, saltavano, saltavano 4, 5 metri in alto e c'era chi atterrava in piedi, e chi atterrava addirittura senza bicicletta. Però li vedevo atterrare e vedevo che non si facevano niente e dicevo: "Mah, a allora lo faccio anch'io." <laughs> Esatto, e mi sono
<chuckles> No. Allora pure io. Uh però secondo me quello poi anche col tempo si apprende a essere di gomma, no?
Sì, guarda, anche il parkour me l'ha insegnato molto. Cioè il fatto di mhmm di riuscire Eh, bellissi ma poi f lo facevo con dei matti, immagina. Eravamo 101 persone, ehm, e ci una folla. Quando face facevamo i raduni internazionali e c fac eravam facevamo paura perché eravamo un gruppo di persone che se volevano fare qualcosa, facevano quello che volevano per quante erano, no. Però invece era ovviamente un ambiente super positivo, che mi ha fatto conoscere persone positive, abitudini positive e appunto anche il paracadutismo è bella esperienza. Però, ehm, ho avuto delle sfortune in più, cioè d durante il paracadutismo, perché mi feci male. Mi feci male facendo un tuffo da uno scoglio, ehm, durante l'estate in cui praticavo paradu paracadutismo. E praticamente la, uhm
<chuckles> È fantastico, che tu abbia provato il parkour. Va una folla! Ci credo. Wo No, no, assolutamente, certo. Tra l'alt Sì, i nel senso? Cioè? Ti prego dimmi che è successo.
No, e mi sono fatto male a la pu all'omero, ehm, p entrando male nell'acqua, e quindi poi ogni volta che dovevo buttarmi da col paracadute avevo l'ansia, perché quando stai per aria, l'aria ti
Ah. Certo, perché comunque t i traumi il corpo li ricorda.